У меня тут такая, ситуация сложилась. У меня есть круг друзей. Ну, или знакомых, скорее, вот. И мы периодически проводим время вместе. Но я понимаю, что их доходы, ну, выше моих, причём кратно. И, ну вот, все вот эти мероприятия они как-то, ну, дорого мне обходятся. И я начинаю на этот счёт напрягаться. Но вообще не знаю, сказать ли им об этом- не сказать. Вот хотел с тобой обсудить то, что в моей голове происходит. Может, это нормально, может, ненормально. Ну, как-то, вот, разобраться в себе хотел, можешь помочь мне в этом?
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Да, действительно, это не очень комфортно, да, когда вы имеете разные доходы, там, с друзьями или с людьми, с которыми проводите время. Это может быть, ну, как-то вселять и неуверенность, и, наверно, чувствовать не очень удобно. Я тебя понимаю и, действительно, сочувствую. Давай, правда, попробуем разобраться в этом вопросе. И, м, я думаю, что мы найдем какие-то варианты. А, скажи, пожалуйста, а вот эти люди, с которыми ты говоришь, что у вас даже там кратно, а, разный доход, а, насколько они близки, и как часто вы с ними проводите время, встречаетесь?
Ну, они, а, достаточно близки, то есть я бы не сказал, что это прям лучшие друзья, но это такая очень приятная компания. Я с ними могу раскованно шутить, там, мы выпиваем периодически. То есть, ну, для меня это зона доверия, в которую они входят. А, вот. И мне, в принципе, приятно общаться с ними, и они-то, в общем, готовы там хоть каждую неделю встречаться и, в принципе, часто приглашают куда-то. Но и мне приходится отказываться, чтобы как-то уложиться в свой бюджет. То есть с одной стороны, я понимаю, что, наверное, я могу позволить себе вот все вот эти встречи, там, не знаю, подарки, ну, то есть когда праздники какие-то, но понимаю, что тогда я буду выбиваться из бюджета. И у меня вот эта тревожность сразу образуется, что вот здесь и сейчас как бы я бы не хотел на это деньги тратить. То, что они мне обеспечивают мою безопасность.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Я понимаю. А, может быть, были вот, ты говоришь, что иногда ты, там, отказываешься от встреч. То есть были, да, наверно, какие-то конкретные случаи, когда вот, собственно говоря, денежная составляющая как-то влияла на эти планы, да?
Э, да, конечно. Ну, при этом з чаще всего я, ну, ссылался на то, что мне нужно поработать
Мгм. Мгм.
там в выходные или еще что-то. Ну, э это нормально. Люди понимают, но и тут тогда образуется парадокс, что если я работаю, то вроде как бы деньги-то должны быть. То есть не то чтобы они мне прям пре предъявляют какую-то претензию, но подразумевается. То есть всё-таки я не в том возрасте, как, например, у меня, м, была такая история, когда мы были там молодыми, там, студентами. И мы вполне могли у меня также иногда не было денег там собраться втроем, скинуться, там, купить 2 обеда, съесть на 3. То есть это было нормально. Но сейчас всё-таки как бы, ну, м мой статус, который сейчас есть, он как бы не предполагает такого, внутри меня, по крайней мере. То есть ссылаться на то, что у меня нет денег, было бы как-то для меня неправильно и очень не хочется. То есть какой-то внутренний стыд появляется.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм.
Потому что ну, потому что, в общем-то, я зарабатываю деньги, я просто не хочу их сейчас тратить. Скорее из-за этого.
Мгм. Ну, понятно, то есть у тя просто может немножко другие приоритеты, и это какой-то такой небольшой там, ну, не конфликт, но некомфортное состояние тебе в, а, ты входишь. Мгм. А, ну, то есть всё-таки это как-то сказывается и на твоих чувствах, да, может быть, на поведении как-то сказывается?
Именно. Да, конечно. Ну, просто ситуация же не в том, что их просто, м, вообще нет денег. То есть или траты там, ну, какие-то сверхъестественные. Я просто не знаю, как поговорить об этом, да и как-то мне, ну, неловко разговаривать об этом. Просто когда там, условно, приносят счёт на всю компанию, там никто, естественно, в компании не выявляет, кто он что съел или выпил и так далее. Просто на всех разбивается. Вот получается, что я каждый раз плачу больше даже, чем я съел и выпил. То есть мне не этого жалко, что это всё равно большие счета получаются. То есть, а, от моего поведения, ну, э, не зависит сумма затрат в этом смысле, вот. Это, конечно, тяготит, и поэтому я себя останавливаю, что, там, условно говоря, там в очередной раз придется отдать определенное количество денег, а я как-то к этому, ну, не готов совсем сейчас.
Мгм. Мгм. Мгм.
Ну, и признаваться в этом не готов.
М-да, да, действительно, это было бы тяжело это и признать, и говорить об этом. А вот если всё-таки, ну, потенциально поговорить о том, чтобы об этом поговорить, вообще какие у тебя ожидания по по обсуждению вот этой денежной составляющей?
Мгм. Да я как-то, ну, морально хочу выразить как раз, свое беспокойство, ну, в отношении этих денег. Просто, наверное, я сразу этого не обговорил, и это можно, наверное, было сделать, ну, на стадии знакомства и так далее, вот. А поскольку было интересно и весело и тогда не было такого жёсткого режима экономии, то н я просто не знаю, как начать разговор в том смысле, что ну, то есть деньги у меня есть, я могу их тратить, но вот эта вот перспектива туманная, которая есть, вот ну, я не уверен, что они поймут мои опасения, я бы так сказал.
Мгм. Мгм, мгм. Я понимаю, ну, то есть, у тебя вопрос даже не в том, что там у тебя не нету денег, да, чтобы с этой компанией как-то продолжать также, а, в общем-то общаться, вопрос, э, в приоритетах. А скажи, пожалуйста, а, ну, может быть, ну, я понимаю, что есть какие-то правила в этой компании, да, это и на этапе, когда там начал с ними общаться, там, какие-то свои пожелания, там, может быть, не высказал, да, а сейчас тебе кажется, что вернуться к этому вопросу может быть не очень, там, комфортным. А если подумать, может быть, э, ну, в компании же там есть разные люди, да. И, наверно, там, ты понимаешь, кто из них какой. Может быть, можно было бы, там, подумать, и не со всей компанией это разово, ну, сразу со всеми обсуждать, а найти кого-то внутри этого круга, да, и кто опять же давно с ними общается. И, может быть, с кем-то одним поговорить, и, там, просто и открыто рассказать о том, что у тебя, там, немножко другие приоритеты, и там, может быть, в текущей реальности ты мог бы попробовать как-то по-другому, там, подходить к вопросам счетов или что-то такое. Как думаешь, мог бы такой вариант тебе подойти, может быть?
Да. Конечно. Ну, это интересный вариант. То есть, вы выбрать кого-то, с кем поделиться из компании. Ну, в принципе, это разумно. То есть здесь же, ну, вопрос не в том, что из-за разности доходов, то есть, там, все ходят в какие-то суперфешенебельные рестораны и так далее. То есть, нет. Такую планку никто особо не завышает. Вот. Просто имеется в виду, что, наверно, уже есть некий выбор в пользу такой, ну, среднего медианного уровня дохода, чтобы, ф ну, все могли заплатить. То есть поэтому они, собственно говоря, не ошибаются. Заплатить-то я могу, как раз, то, что мы говорили. Просто, ну, это действительно вопрос приоритетов. То есть, может быть, действительно поговорить и честно признаться, что у меня, вот, эти страхи и опасения насчёт будущего. Если я буду д деньгами разбрасываться не пойми куда, то, там, условно говоря, ну, образно, там, есть не будет чего и так далее. То есть, там, буду жить под мостом. То есть, я имею в виду страхи. А не Я понимаю, что они иррациональны, но я, к сожалению, не могу их победить.
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Мгм мгм. Мгм. Ну, действительно. Мгм.
То есть, вот, когда эти деньги есть, я спокоен, как только их нет, я беспокоен.
Мгм. Ну да, может быть, если поговорить, и если ты понимаешь, что ты там фокусируешься щас на какой-то, например, финансовой подушке, да, и чем-то таком, то, ну, друзья, да, они, я предполагаю, что всё-таки, там, поймут тебя, да. И, если там сразу со всеми разговаривать, это может быть не очень комфортным. То с кем-то одним, кто потом дальше может сослаться на эту информацию, и или распространить, да, или там условно, как ты говоришь, что есть же разные заведения, да, возможно, можно, там, как-то сделать фокус на каких-то, может быть, других, а, местах, да, которые будут там немного бюджетнее, да, и это поможет, там, и тебе, э, продолжать с с ними общаться, да, там, и чтобы это не вызывало чувство дис ди дискомфорта. Или, может быть, а, там
Ну да. Согласен.
друзья, да, пересмотрят вот этот подход к распределению счетов, да. То есть это тоже, наверно, они когда-то его, там, выбрали, да. Но, скорее всего, там люди понимают, что там ситуация может меняться, возможно, подход к распределению счетов может быть как-то пересмотрен. И тогда ты будешь, ну, может быть, более комфортно ся чувствовать и можешь там там продолжать ходить, да. Но выбирать там те блюда, да, там или напитки, которые будут там для твоего бюджета более там удобными и комфортными, как думаешь?
Ну ведь это, действительно, возможно. Просто, возможно, это какая-то моя оценка себя. Просто были истории, когда, например, я в какой-то момент стал достаточно много зарабатывать, и у моих друзей было меньше денег. Ну, и чтобы вот этой вот разницы не чувствовалось, я сглаживал. То есть для меня не было проблемой закрывать счета, ну, понимая, что у людей, там, как раз доходы гораздо меньше моих. Ну, чтобы, вот, то, что называется, "в вечеринку не портить". Вот. Чтобы друзья не отказывались, чтобы мы продолжали общаться, вот. Возможно, здесь мне тоже стоит честно признаться, что, говоря, н не то чтобы мои доходы сильно упали, а что, действительно, эти приоритеты, вот эта подушка, что мне, чтобы нормально с ними проводить время в комфорте, то есть надо, вот, это ощущение безопасности иметь. Наверно, это имеет смысл.
Мгм, мгм. Да, да. Мгм. И, соответственно, ну, как правило, друзья, в общем-то, понимают это, да, входят в положение и могут, там, выбрать какие-то разные способы, как можно, там, и тебя поддержать, да, там. Чтобы это не вызывало каких-то неприятных эмоций, да, и при этом как-то найти такой сбалансированный уровень продолжения дальнейшего общения, чтобы было всем, в общем-то, хорошо.
Ну, согласен. Вот идея про то, что надо выбрать именно 1 человека хотя бы из всех- и поделиться с ним. Ну, по крайней мере, он может как-то внутри передать. Потому что, ну это, я не представляю себе, что мы там собрались, и я вдруг всем объявил: "Вы знаете, у меня там другие приоритеты, поэтому давайте я закажу себе бутылку воды", как бы
Мгм, мгм.
и всё. То есть вс вс всё мероприятие пройдёт так. То есть здесь, я думаю, что
Тогда я буду на всех смотреть через эту бутылку воды, да. Мгм.
Ну ну ну да. Ну, просто мне, опять же, не хочется дискомфорта им добавлять. Ну, то есть, что я буду сидеть тут, как этот бедный родственник, как раз, вот, там, ну, сглатывать голодную слюну и, там, по портить им вечер. То есть, мне хочется всё-таки сохранить и коммуникацию, ну, и с себя снять это Ну, даже, на Деньги здесь- это всего лишь эквивалент. То есть, мне вот именно, собственно говоря, не денег жалко, а вот это базовое ощущение безопасности. Поэтому, может быть, на то они и друзья, чтобы с ними можно было поделиться. Поэтому, я думаю, воспользуюсь твоим советом как раз и выберу кого-то 1- и расскажу.
Мгм, мгм. Мгм. Да, да. То есть, вполне возможно, что он поскольку ты об этом не говорил, да. Они просто, ну, не обращают на это внимание и, может быть, даже не понимают, что с этим есть какой-то вопрос. И, если ты поделишься, то наверняка вы найдете какой-то вариант, который всем подойдет.
Да, думаю, так и поступлю обязательно. Спасибо тебе, мне помогли твои советы, даже неожиданные, вот, обязательно ими воспользуюсь. Спасибо!
Да, тебе тоже спасибо и всего доброго, пока-пока!
Счастливо.